Ciao, allora viviamo chiaramente in dei tempi molto stressanti, ehm, con dei ritmi spesso frenetici. Come capisci quando lo ste lo stress sta per avere il sopravvento su di te? Quali sono i segnali che, diciamo, ti fanno allarmare?
Allora, io, mhmm, ho una vita abbastanza frenetica, uhm, però mi rendo conto che sto toccando un po' i limiti dello stress quando incomincio ad avere delle emicranie. Quando incomincio ad avere delle emicranie allora capisco che è il mio campanello d'allarme, che c'è qualcosa che bisogna fermarsi un po'.
<tsk> Okay. Okay, quindi hai un un segnale, diciamo, prettamente fisico. E per quanto riguarda, diciamo, invece il lato emotivo? Cioè hai qualcos'altro che ti si scuote dentro, o è semplicemente diciamo una ma manifestazione fisica come appunto l'emicrania?
Sì. Beh l'emicrania è quella più evidente perchè si fa sentire di più, ovviamente, perché causa proprio dolore. Però c'è anche un mhmm, una specie di nebbia alla testa, no, che non riesco bene più a mhmm, mi sento confusa, uhm, incomincio a a andare anche un po' paradossalmente, uhm, lo stress eccessivo mi fa calare il livello di attenzione, ehm, e e vado anche un po' in apatia. Allora non riesco più ad essere efficiente, e e quella cosa lì mi fa bloccare, mhmm, mi fa fermare.
Certo. Certamen Certo. Okay. Okay, e puoi raccontarmi un un episodio che ti è successo di recente, e in cui appunto si sono manifestati, diciamo, questi questi problemi? Quindi l'emicrania, o, ehm, lo stress eccessivo che poi ti ha portato come appunto mi hai detta all'apatia.
Sì, io, mhmm, io sono una venditrice come lavoro, uhm, mi è capitato praticamente di avere un periodo, uhm, di grosso stress perché era un periodo di promozione, ehm dove i prodotti, mhmm, erano in promozione per cui c'era una folte crie una folta clientela, ehm, e in più avevo dei dei problemi personali a casa. Avevo la mia mamma che in quel periodo non stava molto bene, per cui la portai la portai in ospedale tra medici, cure, tra lavoro, e, mhmm, primo acchito tutto bene, andavo avanti quasi in modo robotico. Però poi arrivai a un punto in cui incominciai a perdere colpi, a dimenticare delle cose, uhm, avevo emicranie continue tutti i giorni, e e fu un periodo abbastanza duro quello.
Okay. Okay. Okay, certo. Ah, mi dispiace. <breath> Certamente. Certo. Immagino. <breath> Okay, immagino, eh <chuckles> f soprattutto quando cominciano a esserci problemi sia diciamo lavorativamente, eccessi t eccessivo lavoro, e e problemi a casa, diventa appunto un, ehm, un gigantesco problema. Ehm, hai una tua routine quotidiana che utilizzi quando, insomma, vedi che, appunto, come mi hai raccontato la situazione comincia a essere critica?
S Ah sì, io io sono una persona molto abitudinaria, per cui diciamo che io anche se salto dei dei passaggi delle mie routine, a volte mi causa stress, mi causa nervosismo, perché non riesco a a ad essere, ehm, a fare l le cose che faccio normalmente. La mattina per esempio mi alzo, ho bisogno di di di farmi dell'acqua calda con il limone, poi stare un pochino, poi iniziare la mia colazione e quando c'ho tanta fretta e tante cose da fare e non riesco a svolgere queste mie abitudini, questa mia routine mattutina, e vado già quello mi crea del mi mi crea ansia, mi crea stress, perché non mi ritrovo.
Sì. Certamente. Certamente. Eh appunto ma, a dicevo, quando ti ritrovi in questa in questa situazione quindi, come mi hai raccontato, c'è un elemento che va a farti saltare quella che ad esempio è la tua routine mattutina, hai appunto, diciamo, un kit di sopravvivenza, cioè un un qualcosa che che utilizzi per cercare di rimetterti anche, provvisoriamente diciamo, in carreggiata?
Ah, sì sicuramente quando poi passa il periodo di stress o una giornata pesante, una giornata particolarmente stressante, la sera la sera mi mi mi godo un bagno caldo e e con la musica, con tanta con la musica che a me piace, la mia musica preferita, e in quel momento io scarico tutto lo stress, la la tensione e ab abbandono il cervello all'immaginazione e a tutto quello che mi fa star bene.
Okay. Certamente. Ehm, dato che, appunto, m'hai detto fai la venditrice e quindi immagino avrai una vita super frenetica, ehm, come fai a mettere dei limiti o, mhmm, eventualmente, dei paletti non solo magari al lavoro ma a quello che può essere anche il resto della vita oltre lavoro come gli amici o la famiglia, senza poi sentirti in colpa?
Beh, diciamo che, uhm, quando si ha una famiglia e si hanno dei figli i sensi di colpa sono anche un pò <chuckles> nel pa nel pacchetto, diciamo, sì, sì, sì. Ehm, però, uhm, io cerco di mediare bene le due cose, almeno ci provo. Cerco anche di spiegare, ehm, a mia figlia che a volte la mia assenza e il mio stress è dovuto a un lavoro al quale non si può rinunciare, ovviamente. Ehm, e spesso mi avvalgo anche di persone, ecco, come in questo caso la mia mamma che adesso fortunatamente sta bene.
All' ordine del giorno dici! <laughs> Okay, <chuckles> okay. Certo. Sono molto contento, menomale.
Sì, grazie, ehm, e mi faccio aiutare in questo durante la giornata. E, diciamo, che questa cosa, ecco, mi aiuta mi aiuta abbastanza e e questo sono i miei i miei paletti, diciamo, nel senso che poi, a un fino a un certo punto poi mi faccio aiutare.
Certo. Okay. Okay, ma ti è mai successo, ad esempio, che poteva essere una richiesta, chiaramente non fondamentale, di tua figlia o un'amica che non ti sente da un pò che in qualche modo richiedeva la tua attenzione e tu sei stata costretta a dirle di no, ti sei sentita in colpa, o hai qualche, passami il termine, strategia per cercare di imbonire l'altra parte dicendo di no?
Guarda, ti sono veramente sincera in questo: io a mia figlia non dico mai di no. Perché, mhmm, mia figlia è figlia unica, e e io cioè per lei cioè a lei non dico mai di no, perché mi sentirei molto in colpa. Alle amiche sì, alle amiche non trovo, uhm, scuse dico la cosa così com'è chiara, dico: "Non non riesco, non non ne ho voglia, non ne ho non ne ho la forza in questo momento, sono stanca", dico la cosa così com'è. Con mia figlia, anche se mi devo trascinare, a lei non dico mai di no.
Okay. Okay. Certo.
No.
Okay, chiarissimo, chiarissimo. Ehm, quando capisci che ad esempio il tuo bagno di relax o, magari, una chiacchierata con un amico amica, ehm, non basta, hai mai pensato di magari chiedere aiuto professionale o quali segnali oltre all'emicrania, di cui mi parlavi prima, tieni, mhmm, particolarmente d'occhio per au per fare un'autovalutazione, diciamo?
No, no vabbè diciamo che un pò i io mi faccio mi faccio aiutare anche da una da una figura professionale specializzata, ovviamente. Ehm, ci sono stati periodi in cui sono stata, uhm, precisa tutte le settimane a recarmi, uhm, dalla mia psicologa, eccetera. Poi ci sono dei periodi in cui sento di poter mollare un pò, e magari ci vado ogni 15 giorni o anche 1 volta al mese. Ehm, però quando sento che lo stress, o magari delle ch situazioni mentali che ho bisogno di rimettere un po' in riga, no, di fare un po' un tagliando al cervello allora ci vado anche tutte le settimane. Ehm, penso che sia molto utile sì molto utile in
Okay. Certo, certamente.
questa vita che g che noi conduciamo oggi.
Cioè eh, sì nella <chuckles> diciamo nella nostra modernità, ehm, appunto avere sicuramente un qualcuno che ci, insomma, ci aiuti a chiarire le idee è fondamentale. Ehm, ti è mai si ti è mai successo di, ehm, oltrepassare appunto quelli che sono i limiti con tutte <chuckles> le tue personali spie di allarme accese, e nonostante questo, però, non avere modo di fermarti?
Eh, beh sì e penso che sia capitato un po' a tutti. Perché a volte ci sono delle cose che non <chuckles> che non si stoppano, hanno bisogno di essere portate avanti anche laddove tu non ce la fai. A me è capitato, ehm, solo che poi dopo ho avuto delle ripercussioni ovviamente. Uhm, ecco è stato proprio uno di quei casi in cui ho dovuto, uhm, andare dalla mia psicanalista tutte le settimane perché avevo bisogno di di riequilibrarmi e di rimettermi in sesto.
Erto. Ho capito, ho capito. Ti ringrazio moltissimo. È stata una chiacchierata super interessante, ehm, niente ci vediamo il prima possibile, grazie.
Certo. Grazie a te, ciao.
Ciao.